मैं ना अपनी आदतों को लेकर बड़ी परेशान हूँ। कई बार सोचती हूँ कि कुछ अच्छी आदतें अपनी दिनचर्या में लाऊँ। पर पता नहीं, अ, वो जिसे कहते हैं ना सोडा वाटरी जोश-सा होता है कि 2 दिन किया फ़िर तीसरे दिन आलस-आ जाता है। तो वाक़ई कई बार तो अपने आप से कितना अजीब-सा लगता है कि यार इतना भी नहीं कर सकती मतलब इतना मुश्किल तो नहीं था। पर पता नहीं क्यों कई चीज़ें कोशिश की पर, 2 दिन, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फ़िर वही भेड़चाल में चलना शुरू कर देती हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ?
जी। हम्म। सम जी, मैं आपकी इस दुविधा को ना समझ सकता हूँ। अक्सर रोज़ाना ऐसे अभ्यास को निरंतरता कर बरना बनाए रखने में ना थोड़ी-सी संघर्ष तो करना पड़ता है। पर इसके लिए ना क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप अभ्यास तो करना चाहते हैं। तो किस तरह का आम तौर पे आप अभ्यास करते हैं? क्या ये पढ़ाई से संबंधित होता है, किसी खि संगीत से, खेल से या फ़िर किस अभ्यास करते हैं?
हम्म। जी। हम्म। देखिए, मैं 2 चीज़ें मेरे दिमाग में जो बहुत समय से चल रही हैं। एक तो है कि मैं योगा को अपने दिनचर्या में लाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अ, योगा मेरे रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है और वो हर तरीके से मुझे मदद करे।
अच्छा।
तो दूसरा मुझे लगता है एक डायरी राइटिंग का अभ्यास। मुझे लगता है कि अ, रोज़ नहीं तो हर दूसरे-तीसरे दिन भी एक अपने आप से जुड़ाव रखने के लिए एक डायरी राइटिंग की आदत डालूँ। बहुत लोगों से इस बारे में जाना, सुना और अपने आप को ना बहुत चार्ज अप भी किया है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की। पर जैसे मैं बता रही हूँ ना, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद फ़िर वही अटक जाती हूँ मामला, कहीं कुछ और प्रायोरिटी नज़र आ जाती है। सोचती हूँ छोड़ो इसको बाकी और काम कर लेते हैं। तो पता नहीं, समझ नहीं आता कि क्या ही गड़बड़ है।
ठीक है। हुँ। जी, मैं समझ सकता हूँ ऐसा काफ़ियों को ना महसूस भी होता है। पर जैसे ना अभी अगर वर्तमान की बात की जाए ना तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? कब-कब आपको समय मिलता है ये अभ्यास करने के लिए? और आपको क्या लगता है कि मतलब किस समय या फ़िर किस स्थिति में ना आपको ज़्यादा मुश्किलें आती हैं ये अभ्यास को बनाए रखने में?
हुँ। उम्म, देखिए अगर मैं योगा की बात करूँ तो मुझे अंदर ये लगता है कि हाँ सुबह में अगर योगा हो जाए तो शायद बेहतरीन रहेगा क्योंकि सुबह आप दिन की शुरुआत अच्छी करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। और होता क्या है कि सुबह उठने में अगर ज़रा-सा भी आलस आ जाए तो वो जो आधे घंटे का अगर मैं देर से उठ रही हूँ तो वो आधे घंटे का बाकी चीज़ों की बजाय सैक्रिफ़ाइज़ करने के मुझे लगता है, मैं योगा से ही कम्पेन्सेट करूँ। तो जिस चीज़ को मैं शहीद करती हूँ वो योगा होता है। और इसी तरह से डायरी का भी है, रात को इतनी थकान हो जाती है कितनी बार तो सोचती हूँ छोड़ो यार, किसी और दिन हो जाएगा बट फ़िर अगले दिन बहुत ग्लानि-सी होती है कि यार क्या ही कर रही हूँ मैं।
जी। समझा। हाँ, समझ सकता हूँ मैं ये आपकी ना इस परिस्थिति को, ऐसा मतलब काफ़ियों के साथ जो है महसूस होता है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना ये जो परिस्थिति है ना इससे आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। पर इसके लिए ना ये जानना ज़रूरी है पहले कि जब भी आप ये अभ्यास करते हैं, चाहे योग का या फ़िर जब आप डायरी लिखना चाहते हैं तो आपकी इसके पीछे ना असल वज़ह वजह क्या होती है? क्या कोई ख़ास प्रेरणा से जुड़ी हुई होती है? अगर आप इस चीज़ को ढंग से जाँच एक तरह से समझ जाए ना, तो फिर काफ़ी आसानी होगी आगे।
हम्म। जी। अ, देखिए, उम, दोनों चीज़ों के पीछे ना वजह है उनके लिए। जैसे योगा के पीछे मेरा मेरी असली वजह है कि मुझे लगता है कि मुझे कई बार ना दरअसल माइग्रेन रहने लगा था तो मुझे अ, मैं उसके लिए दवाई वग़ैरह ले लेती थी। तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया जो आयुर्वेदिक वग़ैरह काफ़ी फ़ॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम एलोपैथिक दवाइयों को क्यों अपने उसमें इतना आने देती हो जीवन शैली में। तुम योगा, प्राणायाम सब लाओ नियमित रूप से करो तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा और मैं तो बहुत चार्ज्ड हो गई। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है तो उसके चलते मैं योगा करना चाह रही थी। ऐसे ही डायरी में ये था कि अ, फ़िर वही कि जब हम अक्सर पढ़ते हैं इधर-उधर तो मैंने ये देखा कि जब आप डायरी राइटिंग की आदत डालते हैं तो आपकी एक तरह से याददाश्त अच्छी होती है, आपका एक तरह से जिसे कहते हैं ना, अपने आप से जुड़ाव ज़्यादा अच्छे हो से होता है। अब द तो मुझे लगा कि हाँ एक तरह से जो आजकल क्लीनसिंग करके चीज़ चलने लगी है ना कि भई आप अपने आत्मचिंतन जिसे कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे रही थी, मुझे लग रहा था नहीं मैं मुझे करना है और शायद इससे मेरे व्यवहार में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों को मैं दिमाग में रखकर मैं वाक़ई में, जिसे कहते हैं ना दिल से ये दोनों चीज़ें करना चाहती थी क्या करना चाहती हूँ। पर फ़िर ख़ुद को बहुत शर्म आती है यार, इतनी बड़ी चीज़ें तो नहीं है, कौन-सा मैं एवरेस्ट में जाने का सोच रही थी और नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत साधारण-सी चीज़ें हैं। किसी को भी सुनके मुझे लगता है कोई मज़ाक ही बनाएगा मेरा कि यार ये चीज़ें तो ऐसी नहीं है बड़ी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये सोच के और शर्मिंदगी होती है।
अच्छा। जी। हुँ। हाँ। जी। हाँ। ठीक है। वैसे ना ये काफ़ी जानकार अच्छा लगा कि इसके पीछे आपका एक विशेष कारण है और आपकी एक असल में प्रेरणा है कि क्यों आप ना इन जो गतिविधियाँ हैं इनका आप अभ्यास करना चाहते हैं। वैसे जैसे अगर अभी की बात की जाए ना तो क्या अभी आपके पास पर्याप्त समय होते हैं इसको करने के लिए? या फ़िर क्या आप दूसरों का समर्थन भी आपको पूरा है? जैसे आपके कोई परिवार या दोस्त वाले, जब भी आप ये अभ्यास करते हैं, तो क्या वो अपनी तरफ़ से आपको समर्थन देते हैं या फ़िर एक तरह से वो भी इसमें एक नकारात्मक टिप्पणियाँ देते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ।
उम्म। अम्म जी, नकारात्मक टिप्पणियाँ तो नहीं। अ, हो सकता है मैंने ही मुझे कई बार लगता है शायद इस चीज़ को ज़ाहिर ही नहीं किया कि मैं कितना दिल से ये काम करना चाहती हूँ। शायद मैं ख़ुद ही मैं मुझे ऐसा लगता है मैंने इस बारे में शायद बात ही नहीं की किसी से और सिर्फ़ अपने दिमाग में रखा और करने की कोशिश की और पता नहीं क्या पता ये भी वजह हो कि मैं अपने ही तरह से लगी हुई हूँ, दूसरों को पता भी नहीं है शायद कि मैं ये भावना रखकर काम कर रही हूँ। उम्म तो, हुँ।
हुँ। समझा। ठीक है। तो वैसे ना जैसे आपको ये कुछ दिक़्क़तें, परेशानियाँ अभी आ रही हैं, तो आपने ऐसा कोई कभी भी ख़ास तरीका कोई अजमाया हो ताकि इसके एक तरह से जो परेशानी है ना, इससे थोड़ी-सी आपको राहत मिल सके और अब इससे बाहर निकल सकें? ऐसा कभी कोई आपने कोशिश करी या फ़िर आपको कभी आपने सोचा हो उस बारे में?
उम्म, हाँ देखिए, म सबसे पहले तो मैंने अलार्म की ही मदद ली कि मुझे लगा कि जो समय इन दोनों आदतों के लिए सेट होते हैं जैसे सुबह उठने का तो अलार्म होता ही है। तो मैं सुबह का अलार्म आधा घंटा पहले का लगाने लगी और इसी तरह से रात को एक सोने का जो मेरा टाइम है 10 साढ़े 10 तो मैं उस टाइम पर 1 अलार्म बजाना चाहती थी। मैं रख देती थी कि भई वो अलार्म मुझे याद दिलाएगा कि मुझे डायरी लिखनी है। पर होता क्या है जब वो बजता है ना तो ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मैं भूल नहीं रही हूँ, पर कोई और चीज़ें हैं जो कि उस टाइम पर मुझे लगता है ये शायद ज़्यादा प्रायोरिटी है, शायद घर में बच्चे का ख़ाना बनाना या रात को बहुत सिंपल सी ऐसी कोई मेन चीज़ें नहीं, कोई रात को मुझे लगता है कि अच्छा मैं ये भीगा दूँ या ये ठीक से रख दूँ, <tsk> पता नहीं, मतलब उसके अलावा सारी चीज़ें मुझे ज़रूरी लगने लगती हैं। पता नहीं क्या होता है उस वल उस वक्त। तो मालूम नहीं कैसे होगा।
जी। जी। जी। जी, मैं समझ गया आपकी इस परिस्थिति को। ऐसे में ना आप छोटे-छोटे कुछ सुझाव हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप हमेशा ना अपने जो लक्ष्य हैं उनको छोटे और आसान रखें। क्योंकि क्या होता है ना जब बहुत बड़ा हम कुछ सोच लेते हैं जब सोचते हैं कि हमें ये भी काम करना है वो भी काम करना है। तो ऐसे में कोई काम शुरू नहीं हो पाता बल्कि मन और भी ज़्यादा ना घबरा जाता है। तो आप बस ये कह सकते हैं कि बस ना इसको आज ना थोड़ा-सा अभ्यास करूँगा। तो फ़िर जो काम है वो अपने आप हो जाता है और आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो अभ्यास है ना इसको आप किसी एक तरह से रोज़मर्रा की कोई आदत या रूटीन से जोड़ दें। तो फ़िर ऐसे में इसे बनाना ना और भी आसान हो जाता है। और जैसे कि अगर ना सुबह उठकर या फ़िर आप रात को ठीक सोने से पहले ना अब वही जो भी अपना अभ्यास है वो कर सकते हैं और ऐसे में ना क्या होगा कि ये जो आप छोटे लक्ष्य रखेंगे और एक रूटीन बना लेंगे ना तो वो धीरे-धीरे अभ्यास करना आपकी एक आदत बन जाएगा। और फ़िर ये भी आप कर सकते हैं कि किसी की मदद या फ़िर किसी की कोई जवाबदेही अगर साथ में हो ना तो ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कोई दोस्त है या फ़िर कोई कोई सहकर्मी है, कोई परिवार के सदस्य है, अगर वो ये जानते हैं कि आप कोई अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ना एक तरह से मन में ना थोड़ा-सा कह सकता है कि जो धक्का रहता है कि चलो आज मैं कर ही लेता हूँ ये और फ़िर आप अपनी प्रगति को भी ट्रैक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जो फ़िर इतना काम नहीं कर रहा है, तो जो आपका अभी तक का जो आपका प्लान था ना, जो काम करने का तरीका था, आप थोड़ा-सा बदलाव ला सकते हैं या फ़िर आप एक तरह से ना चीज़ों को धीरे-धीरे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो इससे आपकी एक असली सुधार आपको आएगा और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जो ये परेशानी थी ना, इससे आप धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं और निरंतरता अभ्यास करना आपके लिए थोड़ा-सा आसान रहेगा।
जी। जी। हम्म। अच्छा। हम्म। जी। हाँ। हम्म। जी। हम्म। जी। हुँ। जी। हाँ, नहीं आपके सुझाव तो वाक़ई अच्छे हैं और इसमें ख़ासतौर से मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि अ, किसी दोस्त के साथ अगर हम जवाबदेही रखें तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि जैसे कहते हैं शायद 1 से 2 भले तो हो सकता है मैं, किसी अपनी मित्र के साथ अगर ये रखूँ तो शायद कर पाऊँ। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी और अम, <tsk> आपने जो सुझाव दिए तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ उसके बाद से। धन्यवाद आपका।
हुँ, हुँ। ठीक। जी मुझे ख़ुशी हुई, उम्मीद है ये सुझाव ना आपके ज़रूर काम आएँगे।
जी।